あのちょっと今悩みがあってですね、私あの、読書がすごく大好きなんです。
はい。 うん、素晴らしい。
で、うん、そうでしゅね、楽しいんですよね。で、できれば毎日こう15分とか、ま、にじゅっぷんとかっていう風に毎日少しずつ読み続けるっていうのをしたいんですけど、あのま、仕事の通勤が40分ぐらいあるので、あのバスの中で本を読むつもりがまあ、熟睡して寝ていて、なかなかね、本をそうなんです、読み続けられないっていうのと、あと、夜もですね、ま、できれば11時ぐらい11時前に寝たいので、まあお風呂は早く入ってとかっていう風にしたんすけど、なかなか夜今、ちょっと夜ううん、夜予定が入ったりとかで、夜の読書もできない。
うん、うん。 うん。 うーん。 うん。 <laughs> うんうん。ありますよね。 うん。 うん。 うん。
できょなんですね。で、みんな毎日どうやってこう、ね、読書の時間って捻出してるんだろうなって思うのと、あとね、面白い本に出会ってしまうと、あのなんでしょうね、読み終わらないと眠れないんですよ。<giggles>
うん。 うん。うん。 <laughs> そうなんですね。ちなみにどういったこう、ジャンルの本読むのが好きなんですか？
うんうん。 あ、今は、私がね、もともと好きなのは中国の歴史ものの本がすごく好きなんですね。で、結構そういうのって8巻とか、あの上中下とかだいたい3部作ぐらいになってるんですよ、歴史ものって。
うん。 おお。 ええええ。 うん。 うーん。 あ、長いんですね。普通の小説と違って、もうあの1本でこう完結しないんですね。上、中、下とか、さ3部作とかになるんですね。わあ、うん。
違うんです。 しないんですよ。 そうなんす。あと多いやつであると、そうですね、その人がこう、その何でしょう、戦いを通じて、息子の代に変わってとかっていう あるんで8巻ぐらいあったのかな、確か、晏子晏子っていうのをこの前読んでたんですけど、それは多分8巻ぐらいまであって、ほんとにですね、前の3連休ずっと本がもう気て気になって。で、一回気づいたら「わ、もう4時だ」っていう時
うん。 わあ。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 わあ、すごい。おお。もうそれ全部フィクションですか？